तो आप ये बताइए कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको सब्ज़ियाँ लेने जाना पड़ा हो और आपने सीधे किसान से ही सब्ज़ियाँ ले ली हों? मतलब कि जैसे होता है ना कि हाँ, किसान ने सब्ज़ी तोड़ कर वो अ, खेत से ले आ रहे हों और वो रास्ते में ही कभी-कभी देखिए उसका विक्रय कर देते हैं। तो आपने कभी ली है उनसे सीधे तौर पर सब्ज़ियाँ? और और आप उन सब्जियों से उनसे लेकर किसानों से किस प्रकार जुड़े, मतलब कि कैसे बातचीत करी? क्या सिलसिला रहा? ज़रा इसके बारे में थोड़ा साझा करिए।
जी। हाँ। बिल्कुल। ये देखिए बड़ा दिलचस्प है, आपने पूछा कि किसानों से मैंने सब्ज़ियाँ खरीदारी की है कि नहीं? मैं कहना चाहूँगा कि मैं खुद सब्ज़ी के ब अ, जो बाड़ी होता है, उगाया जाता है मैं वहाँ से खुद भी तोड़ा हूँ। क्योंकि मैं खुद ही एक किसान परिवार से हूँ। <chuckles> तो मैं समझ सकता हूँ कि आप किस ओर इशारा कर रही हैं। अ, बेशक हमें किसानों से ही सब्ज़ियाँ खरीदनी चाहिए। इसलिए नहीं कि किसान के परिवार को थोड़ी फ़ायदा हो जाएगी, मुनाफ़ा हो जाएगा। बल्कि इसलिए भी क्योंकि हर कोई अभी ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ खाना चाहता है। तो हम अगर किसानों से डायरेक्ट खरीदते हैं ना, तो वहाँ जो रासायनिक तत्व हैं जो उर्वरक अ, उर्वरकता है तो वो ज़्यादा नेचुरल रह पाती है। तो अ, हम हमने तो कोशिश किया है कि शहर में रह के भी सीधे किसान से ही सब्ज़ियाँ खरीदूँ। जी।
हुँ, हुँ। ओह! हुँ, जी। हुँ। जी। ये तो है। हुँ। <chuckles> अच्छा। हाँ, ऐसा तो होता ही है वाक़ई में। और बड़ा ही अच्छा लगा ये जानकर कि आप भी किसान परिवार से संबंध रखते हैं और आपने कहा कि आपने सीधा खेत से ही सब्ज़ियाँ तोड़ी हैं। ये तो वाक़ई बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा होगा आपका। तो कुछ बताइए ना इसके बारे में कि कब, कैसे, बचपन में या फिर कब आपने ऐसा किया था? और आपको तो बड़ा अच्छा लगा होगा ना ऐसे ताज़े-ताज़े सब्ज़ियाँ तोड़ना, हरी-हरी अ, खेतों में घूमना-फिरना?
हुँ, हुँ। बिल्कुल। <chuckles> जी। देखिए अ, जैसा आपने कहा कि सब्जियों के जो खेत होते हैं, वो बड़ा ही खूबसूरत होता है। क्योंकि एक तरफ टमाटर लगे होते हैं, मिर्चियाँ लगी होती है, बैंगन लगे होते हैं, लौकी लगा होता है, भिंडियाँ लगी होती है। तो बहुत सारी सब्ज़ियाँ जब देखने को मिलता है वो भी ताज़े-ताज़े तो मन खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि आज कौन सी सब्ज़ी तोड़ूँ और कौन सी खाऊँ? है ना? तो ये बड़ा अच्छा अनुभूति होती है। और ख़ासकर के बरसात के बाद हर किसान अ, बहुत सारी सब्जियाँ उगाता है। और मैंने खुद खेत से तोड़ा है हरे-हरे टमाटर, लाल-लाल टमाटर, सब <chuckles> मिर्चियाँ तोड़ी है। और जो खुद से तोड़कर उसे जब बनाकर खाते हैं ना तो उसका जो स्वाद होता है वो और भी अच्छा होता है। क्योंकि किसान जो होते हैं वो अपने खेतों में ज़्यादा रासायनिक तत्व का इस्तेमाल नहीं करते। तो वो ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है। तो ये खूबी होती है कि किसानों के यहाँ की सब्जियाँ ज़्यादा बेहतर मानी जाती हैं।
हुँ। जी। हाँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। हुँ, वाक़ई। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही है। पर मुझे ना ये जानना है कि जैसे देखिए आजकल तो काफ़ी स लोग जो है शहरों की तरफ चले चल रहे हैं। और काफ़ी क्या बहुत सारे लोग क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शहर में बेहतर शिक्षा है, बेहतर कह लीजिए स्वास्थ्य सेवा है, तो कोई गाँव में रुकना नहीं चाहता। ऐसे में मतलब अ, शहर में तो देखिए ऐसा हो ही जाता है कि हाँ, सब्जियों में मान लीजिए पेस्टिसाइड वग़ैरह लोग डाल के उसको उन्होंने उगाया हो। तो आपको कैसे पता लगता है कि ताज़गी, स्वाद और जो दाम होते हैं ख़ासकर सब्जियों के वो अ, सही है या नहीं? मतलब कि होता है ना कि हाँ, ऐसी कुछ सब्जियाँ हम जब घर लेके आते हैं तो हमारे घर में भी ऐसा बोला जाता है कि अरे ये ताज़ा नहीं है। तो ये कैसे आप पता करते हैं? और अगर देखिए ऐसा कुछ उदाहरण हो तो ज़रूर साझा करिए।
बिल्क हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। अ, हाँ, देखिए अ, होता क्या है कि जैसा हमने बात किया कि जो छोटे किसान होते हैं, वो कहीं न कहीं कोशिश करते हैं कि उनकी जो सब्ज़ियाँ हों, वो ऑर्गेनिक हों। वो गोबर डालते हैं या ऑर्गेनिक जो उर्वरक है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसान वर्ग ही होते हैं, जो रासायनिक सब्ज़ियाँ भी उगाते हैं, जो शहरों में बड़े तादाद में मिलते हैं, व्यापारियाँ उन्हें देखिए थोक में बेचा बेचा करते हैं। तो वो भी किसान ही उगाते हैं, लेकिन सिर्फ़ मुना मुनाफ़े के उद्देश्य से ही उसे उगाते हैं। तो उसमें खाद का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। और आप देखेंगे कि कुछ सब्ज़ियाँ हैं जो अभी अम, अ, बाज़ारों में बड़े-बड़े मिलते हैं, और देखने में बड़ा ही सुडौल और सुंदर मिलता है। अ, आप देखेंगे कि जो खीरे हैं, वो अ, बड़े अच्छे और बड़े मिलते हैं, या जो तो ऐसे जो होते हैं ना, वो हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करके वो बनाते हैं सिर्फ़ मुनाफ़ा कमाने के लिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो गाँव के छोटे किसान होते हैं, उनसे अगर हमें सब्ज़ी मिल जाती है, तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। जी।
हुँ। ऊँ। बिल्कुल। ऊँ। जी। हुँ। हुँ। हाँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ, सही कहा आपने कि जो गाँव के किसान होते हैं, वो कहीं न कहीं ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ जो है वो बेचा करते हैं और वही अच्छा भी होता है। पर अ, मुझे आपसे ये जानना है, आपने हाइब्रिड सब्ज़ियों की बात करी है, तो यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि देखिए, अब शहरों में तो मतलब ये मुमकिन होता नहीं है हर किसी के लिए कि वो अ, मतलब जो है किसान छोटे किसान से सब्ज़ियाँ ले पाए। ये देखिए आधाजक आधातर लोगों को तो पता ही नहीं होता है ना कि कहाँ अच्छी सब्ज़ियाँ मिलती हैं। कुछ लोगों का तो मानती हूँ कि हाँ, उन्हें आईडिया होता है कि इस जगह पे ना ताज़े फल और सब्ज़ी मिलती है। पर कुछ लोग तो देखिए आराम ढूँढते हैं कि हाँ, यहीं से सब्ज़ी मिल गई। क्यहाँ कहाँ जाना है दूर। तो ये जानना चाहूँगी कि स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है ऐसे जो सब्ज़ियाँ होती हैं, जो हाइब्रिड हो गईं, या फिर जिन्हें देखिए इंजेक्शन वग़ैरह डाल कर के ना उगाया जाता है, ऐसा भी सुनने में आता है? तो स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है इसका?
बिल हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ। <chuckles> हुँ। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, फ़ास्ट फ़ूड नहीं खानी चाहिए और दूसरी तरफ हम अ, हरे-हरे सब्ज़ियाँ खरीदते हैं और ताज़े-ताज़े फल खरीदते हैं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समझते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो उसके अ, बीज डालने से लेके सब्ज़ियाँ मार्केट तक आने की जो सारी प्रक्रिया है, अगर वो देखी जाए, तो बीज सबसे पहले हाई यील्ड वेराइटी सीड्स डाला जाता है, उसके बाद, उसमें जो है खाद डाले जाते हैं, कीटनाशक डाले जाते हैं। फ़िर जब वो तैयार होता है, तो वो ख़राब ना हो, सड़े ना, उसके लिए पाउडर अ, उसमें मिलाया जाता है। तो ये सब प्रक्रिया के बाद जब हम सब्ज़ियाँ लाते हैं, तो उसे कितना भी धोने की कोशिश करें, लेकिन कुछ तत्व जो हानिकारक तत्व हैं, वो ज़रूर हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए कि ऑर्गेनिक फ़ार्मिंग को बढ़ावा दें और सीधे किसानों से सब्ज़ियाँ लेना, ये अ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है, जी, अगर विकल्प है तो। हुँ।
हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। सही कहा आपने। हुँ और देखिए, आपने जिस प्रकार अ, बताया कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं, वाक़ई सुनकर ही बड़ा अच्छा लग रहा है। पर ये बताइए कि जैसे सीधे किसान से अ, जब भी सब्ज़ियाँ खरीदने की बात आती है, तो लोग क्या-क्या चुनौतियाँ जो हैं, उसका सामना करते हैं? मतलब कि अ, उन्हें क्या चीज़ें जो हैं, नहीं मिल पाती हैं? जैसे कि कहीं जाना हुआ दूर, तो वहाँ नहीं जा पाएँगे या फ़िर ये होता है ना कि हाँ, इस सीज़न में तो ये मिल रहा है, इस सीज़न में वो नहीं मिल रहा। आजकल तो देखिए, हर सीज़न में हर सब्ज़ी उपलब्ध हो जाती है, पर वही है कि गुणवत्ता की मात्रा से अगर देखें, तो वो सही नहीं होता। तो ऐसे में जो अ, ग्रा ग्राहक है, वो सीधे किसान से सब्ज़ियाँ खरीदें कैसे और क्या-क्या चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है?
जी। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल, देखिए जो महिलाओं को सबसे बड़ी चुनौती होती है जैसा आपने चुनौती के बारे में पूछा वो है कि सब्ज़ियाँ एकदम से पास में नहीं मिल पाता। शहरों में रहने वाली महिलाओं को काफ़ी सोचना पड़ता है कि सब्ज़ी मार्केट जाना पड़ेगा तो वो ब बहुत बड़ी समस्या होती है कि अ, आस-पास सब्जियों अ, सब्जियाँ बहुत आसानी से उपलब्धता नहीं होती लेकिन जो पुरुषों की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो ठगे जाते हैं। महिलाएँ तो कई बार सब्जियों अ, के दाम कम करा लेती हैं मोलभाव करना उन्हें आता है अ, जो 50 के टमाटर है वो 30 के ले आती है लेकिन पुरुष ऐसा नहीं कर पाते तो उनके लिए ये सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है। अ, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है शहरों में रहते हुए वो है कि हम जो छोटे किसान हैं उनके पास से जो शुद्ध और ओ अ, जो ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं वो सीधे तौर पे नहीं ख़रीद सकते या अगर कई बार कोई किसान लाता भी है तो वो बहुत महँगे दामों पे बेचता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है तो जो भी विकल्प हो सकता है ज़रूर ढूँढने चाहिए। जी।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी। ओह! <chuckles> हाँ। जी। हाँ, हाँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। सही बात है। हुँ, आपने तो बड़ी अच्छी बात कही कि महिलाएँ जो होती हैं वो बड़ी तेज़ होती हैं इन सारी चीज़ों में। मैं है इसको देखिए रिलेट कर पा रही हूँ और हाँ ऐसा तो मैंने भी किया है कि 50 के टमाटर में 30 में तो नहीं पर हाँ 20 में मैं ज़रूर लेके आती हूँ कुछ भी करके तो ये सारी चीज़ें देखिए होती रहती है। <chuckles> पर ये बताइए कि आपने कभी अपने अनुभव से मतलब कुछ जैसे रसोई में आप अगर खाना बनाते हैं, तो आपने कुछ ऐसा बदलाव किया है कि नहीं ये सब्ज़ी ऐसे आएगी या फ़िर ये जो चीज़ें हैं यहीं सीधे बाज़ार से ही आएँगी या फ़िर आपको कोई ऐसा स्पॉट पता हो, ऐसी जगह पता हो जहाँ आपको लगता हो कि हाँ यहाँ की जो सब्जियाँ मिलती हैं वो काफ़ी ताज़ी रहती है काफ़ी फ़्रेश रहती हैं। तो कोई ख़ास रेसिपी या फ़िर तरीका होता है जो कि आपने ना किसान किसी किसान जैसे आपने कहा आप किसान परिवार से संबंध रखते हैं तो वहाँ से बातचीत करके उनसे तालमेल बिठा के बनाया हो जैसे कि होता है ना कि साग को ऐसे बना लिया सिंपल तरीके से बना लिया तो आपने ऐसे कुछ बदलाव किए हैं क्या रसोई में?
<chuckles> बिल्कुल। अच्छा। <laughs> क्या बात! जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए अ, बहुत सारे ऐसे बदलाव करना ज़रूरी भी होता है कई बार तो। कि अगर अ, गाँव में देखी जाए तो जो अच्छे सब्जियाँ हैं किसानों से सब्जियाँ लेने की बात होती है वो बहुत आसानी से हो जाती है। अ, कई बार देखिए गोभी का समय है भी टमाटर का समय है तो अ, खेतों में लगी रहती है और किसान भी वहाँ बैठे रहते हैं अपनी सब्जियों को अ, पशुओं से बचाते रहते हैं। तो वहाँ अगर जाकर खरीदारी की जाए तो बड़ा अच्छा मोलभाव भी नहीं करना पड़ता सस्ते दामों में वो दे देते हैं। तो गाँव में ये सुविधाएँ बहुत अच्छी है लेकिन शहरों में ये सुविधाएँ नहीं हो पाती कई बार। तो अ, देखा गया है कि जो बड़े-बड़े अ, थोड़े अमीर होते हैं उनके पास थोड़ी ज़मीन भी होती है फार्म अ, फार्म हाउस होता है तो वहाँ अ, फार्म जो फार्मिंग है होती है फार्म हाउस में वो भी करते हैं और वो शौक से करते हैं कि उन्हें एक अच्छी सब्जी मिल जाएगी तो ये बड़ी ख़ासियत होती है। जी।
हुँ। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ, बिल्कुल। हुँ, सही कहा आपने कि घर में ही अगर उगाया जाए तो वाक़ई बड़ा ही फ़ायदा होगा, सच है। और हाँ, मैंने तो देखिए अगर मैं अपना अनुभव बताऊँ तो ये देखा है कि अ, जो ऐसे पौधे होते हैं ना, जो खुद से ही बढ़ने लगते हैं या तो ऊपर क्लाइंबर शायद उसे कहते हैं, पढ़ा होगा मैंने बचपन में। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं, वो सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना बड़ी आसानी से देखिए घर पर प पका मतलब उगाई जा सकती हैं बिना किसी देखिए अ, कह लीजिए पेस्टिसाइड्स के। पर हाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपने कभी जैसे आपने कहा कि आप किसान परिवार से आते हैं तो आपने कभी सब्ज़ियों को उगाने का या फ़िर अ, फल वगैरह जो है लगाने का कभी सोचा है? या फ़िर आपने कभी ऐसा उगाया है? ज और जब हाँ जब वो उग रहा हो और एकदम कह लीजिए सब्ज़ी अ, फलित हो गई हो तो आपने उसको देखकर आपको कैसा लगा? मतलब कैसा महसूस किया आपने?
जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ जी। अ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए आज के समय में ना आधुनिक समय में बहुत तरीके निकल गए हैं, जो बहुत आसानी से हम छोटी जगह पर भी सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं। और किसानों से जब हम छोटे किसानों से ख़रीदारी करते हैं तो वो तो लाभ अ, प्रद होता ही है। लेकिन आज के समय में टेरेस फ़ार्मिंग होता है और गमले पर भी जो है सब्ज़ियाँ उगाए जाते हैं। अब तो छोटे-छोटे पौधों में अच्छे से सब्ज़ियाँ उगाई जा सकती हैं। भले ही वो हाइब्रिड अ, कई बार होता है। लेकिन अगर हम उसमें खाद न डालें या फ़िर किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अ, और ताज़ा सब्ज़ियाँ हम उगा सकते हैं। तो ये बहुत लोग कर भी रहे हैं, शौक़ से कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये ज़बरदस्त तरीका है कि जिसके पास जगह नहीं भी है वो थोड़ी जगह बनाकर अ, टमाटर, मिर्ची, बैंगन, भिंडी <chuckles> ये सब तो उगा ही सकते हैं ना?
हुँ। जी। हुँ। हुँ, सही कहा आपने। और देखिए, कुछ लोग तो देखिए आलस के मारे नहीं अ, ये करते हैं, पर ये करना चाहिए, बहुत ही देखिए इससे सु सुकून और शांति भी मिलती है। पर कुछ लोग का क्या है कि उन्हें सहूलियत मिल जाती है, आजकल तो देखिए अ, ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, सब्ज़ियाँ भी ऑनलाइन ही घर तक पहुँचा जा रही हैं, तो लोगों को देखिए सब्ज़ी मंडी तक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने तो अपने अगल-बगल ऐसा देखा है। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है, या फिर कभी आपने खुद ही ऑनलाइन सब्ज़ियाँ मँगाई हैं, या फिर आप खुद जाकर बाहर ले आना पसंद करते हो उसको देख-देख कर?
जी। हुँ, हुँ। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए, जैसे-जैसे डिजिटल दौर बढ़ रहा है, अभी ज़ेप्टो आ गया है, ब्लिंकिट आ गया, इंस्टामार्ट आ गया, अब तो 10 मिनट में अभी कढ़ाई चढ़ाई और सब्ज़ियाँ आके तैयार हो। तो ये बहुत सुविधाएँ बढ़ गई हैं। तो अ, वही बात है कि अ, समय के साथ सुविधाएँ तो बढ़ रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सब्ज़ियाँ हमें ऐसी चुननी चाहिए जो स्वास्थ्यवर्धक हो। कोशिश करनी चाहिए कि जो सब्ज़ी मार्केट हम जाते हैं, वहाँ छोटे-छोटे किसान होते हैं, तो थोड़े दामों में ही सही लेकिन अगर हम ऐसे सब्ज़ियाँ खाएँगे, तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे। तो ये आने वाली पीढ़ियों को भी संदेश देना चाहिए, भारत सरकार को भी इस पर कदम उठानी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। जी।
हाँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। सही कहा आपने। और देखिए, आजकल क्या हो गया है ना, एक तो लोग घर से नहीं निकलते, दूसरा अ, वो ऑनलाइन सब्ज़ी मँगाते हैं। पता नहीं वो देखिए ताज़ी भी होती है है नहीं, और लोग वही बनाकर खा कर के खुश भी हो जाते हैं। तो उ बिल्कुल भी देखिए उनके शरीर का जो है, कह लीजिए उनकी गति नहीं होती। तो ये तो वाक़ई आजकल के आधुनिक ज़माने की काफ़ी ख़राब-सी बात है। बहरहाल मुझे आपसे बातचीत करके ना देखिए बहुत ही अच्छा लगा। आपने जिस प्रकार सब्ज़ियों के बारे में बताया और काफ़ी हरियाली की बात करी, तो इससे देखिए वैसे ही मन प्रसन्न हो गया है। बहुत ही अच्छा लगा जो भी आपने बातें साझा करी है। आपसे अ, मैं ज़रूर जुड़ना चाहूँगी दुबारा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ। <chuckles> जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> जी। हुँ। जी, आपसे भी जुड़ के बहुत अच्छा लगा। हमने खूब सारी बातें की, अ, आपने बहुत अच्छे-अच्छे सवाल पूछे, उम्मीद है कि हम फिर जुड़ेंगे तो ऐसे ही दिलचस्प चर्चाएँ होंगी हमारी। फ़िलहाल ख़्याल रखिए, धन्यवाद।